うーん、確かに、今しかない時間を大切にしていきたいですものね。
うんうん。 うん、ほんとにそうですね。なん
うん。うーん、何かこう、そう変化していくルーティーンの中で、なんか自分に時間ができた時に、こういうことやってみたいなって、ルーティンでこういうこと増やしてみたいな、みたいなのはあったりするんですか？
うん。 ああ。えっと、やっぱり運動がしたいですね。なんかはい。やっぱりこう、産後の体型が戻るのって、ほんとに時間がかかるなって身をもって思ったので、だから到底、ジムに通うとかはできないので、下の子がいるのでうんうんうん。なのでやっぱりこう、みんながこう、預けれるようになったら、こう自分のために、ジムに通ったりとか、ま、ランニうん、ランニングしてみたりとか、そういうことはしてみたいなって、ずっと思いながら生活してますね。<chuckles>
ああ、運動ですか。 はいはいはい。 そうですよん。うん、そうですよね。 はい。 ああ、いいですね。 はい。 うんうん。確かに今の状況だと運動とかそういう自分の時間に割けるものはむ割くのは難しいかもしれないですね。
そうなんですよね。なので、ま、早くみんなおっきくなって、私を自由にさせてくれって思いながら。<laughs> ほんとに、うんうん、思ってますね。
つうん。 はいはい。 <laughs> ああ。 いいですね、すごいアクティブな感じで、やっぱ活発な活力をすご、感じて
ああ、<chuckles> そうですね、ほんとに止まってる時間は、ほとんどないかなっていう感じは、自分でもしますね。うん、なので、ま、ゆっくりしたいっていう気持ちもありますが
え、はい。 うん。 はい。
ま、それでも、やっぱり、ま、この時間が大切だなって思うように、こう自分の中で、うこう転換できるように、やっぱり、考えて朝過ごしたりとかはしてますね。<laughs>
はい。 わ、うーん、いつものこの朝のルーティーンとかを過ごして、やっぱ毎日朝は楽しいですか？
うん。 ああ、そうですね、毎日とは言えませんが、ま、でも元気よく行ってきますっていう声を聞いたら、ああ、今日も私も頑張ろうっていう風には思いますね。
うんうん。 うん。 <chuckles> いやよかったです。そこまでいろいろ聴けて。
<laughs> ああ、ほんとにこちらこそ、けさん。ああ、こちらこそたくさん聴いていただいてありがとうございました。
最後もとてもいい話で。 はい。 またぜひお話しできる機会があれば、もっと聴かせてください。